Nè, bạn có ý thức về cái chuyện ăn uống lành mạnh hông? Rồi nếu mà bạn ý thức á, thì bạn sẽ, à, thực hành nó như thế nào? Kể tui nghe thử coi.
À, có nha bạn ơi, kiểu như á, là mình bị đau bao tử nè bạn, nên từ đó là mình cũng phải là giữ được cái thói quen ăn uống lành mạnh, để mà nó tốt hơn đó bạn. Thì là mình cũng có làm học hỏi nè, rồi, kiểu, cũng thay đổi thói quen từ từ á.
Ừm. À. Ờ. À, một người đã có bệnh nền rồi dĩ nhiên phải chú ý ăn uống sao để cho cái bệnh đó hông tiến triển, hợp lý quá. Mà bạn ăn uống lành mạnh là anh uống lành mạnh sao? Có nghĩa rằng là đúng cửa, đúng b buổi, đúng giờ, rồi ăn đúng món, hay là ăn uống lành mạnh theo cái kiểu là kiêng cái này, cữ cái kia, à, kể kể cái chuyện mà lành mạnh của bạn đâu, cái phạm vi nó sao?
Đúng, ừm. Chính xác, ừ, ừ. À. Ừm, thật ra á, thì chắc chắn là phải ăn đúng giờ, đúng bữa rồi nè, hông được bỏ bữa rồi, đúng hông? Đó, rồi cái thứ hai nữa là cũng hạn chế nhiều lắm nha, chẳng hạn như là đồ dầu mỡ nè, rồi đồ cay nóng. Đó, cũng những cái sản phẩm từ sữa thì mình cũng rất là hạn chế luôn, tại nó dễ bị đầy hơi đó bạn. Ừm.
À há. Ừm. Ừm. Ừm. À. Đầy hơi. Ừm, đúng, rồi đồ chua nữa phải hông? Có cữ ừm.
Ờ, đúng đúng luôn, đồ chua rồi mấy cái gì mà muối muối đồ bạn, kiểu như, cải chua này kia đó là mình cũng ấy luôn, ừm, hổng có ăn. Chính xác, ừ.
Ờ, ờ. Men nhiều. Đúng, rồi, tức là lành mạnh của bạn là cữ mấy cái thứ đó là thấy lành mạnh rồi đó. Bây giờ nè, một cái ngày điển hình của bạn ăn uống làm sao từ sáng tới tối nè? Kể đ điển hình sơ sơ coi coi, ừ.
Đúng rồi đó, ừ. À. Ô kê, ừm, được đó nha. Thì buổi sáng á, thì mình sẽ đi ăn sáng, đúng hông? Thì mình sẽ ưu tiên những cái món mà nó không có dầu mỡ nhiều mà có đầy đủ dinh dưỡng đó bạn, chẳng hạn như là phở nè, bún bò nè. Đó, ừm, và bánh canh cá lóc chẳng hạn. Đó, nó vừa có rau, vừa có đạm, rồi cũng vừa có tinh bột nữa, thì nó cũng khá là ô kê cho cái bao tử của mình. Chứ mình cũng hạn chế ăn mấy cái đồ mà dạng như bánh mì ngọt đóng, ờ, hộp, đóng gói đó bạn, thì mình cũng hổng có ăn đâu. Ờ, kiểu như vậy.
Ừm. Ừm. Ờ. À. Rồi. Ừm. Cũng tốt, tại vì đồ ngọt là hổng tốt rồi nè. Rồi đó là ăn sáng. Rồi cái trưa chiều sao? Ừm.
Đúng rồi. Chính xác. À, buổi trưa á, thì mình ưu tiên cái việc mà nấu nướng ở nhà nha bạn, mình đi sẽ đi chợ, ờ, mình sẽ cân đo đong đếm được cái lượng thức ăn nè, cũng như là những cái món nào mình ăn tốt hơn, đúng hông? Đó, thì nói chung mình sẽ tự nấu ở nhà mình, rồi buổi tối thì, kiểu như, đồ ăn buổi trưa còn đó thì mình ăn luôn vậy đó, lâu lâu thì mới đi ăn ngoài thôi. Ừm.
Vậy thì quá tốt. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, ngon lành, ngon lành. À, khoan khoan, không biết là giữa 3 cái buổi chính này nè, bạn có ăn dặm, ăn vặt, <laughs> ăn linh tinh hông? <laughs> Ăn hàng.
Ừ. A ha! Thì thật ra thì lâu lâu cũng có đó, ừm, kiểu như, tại vì, ừm, cái tính mình là thích ăn vặt lắm nên là cái bao tử mình mới vậy đó. Xong rồi cái bây giờ thì bạn biết là cũng hông nên ăn nhiều nữa, thì mình cũng hạn chế bớt thôi chứ cũng chưa có bỏ hoàn toàn được đâu. Thì thay vì mình ăn những cái đồ không tốt, ừm, như ăn vặt này kia ở ngoài á, thì mình sẽ chọn là ăn trái cây nè. Đó, hoặc là ăn những cái loại hạt á bạn, ừm, thay thế vô.
Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. À. Ờ. Ờ. À há. Vậy tốt. Ờ, thì cái nguyên tắc của bạn là chưa có cừ trừ khử sẵn khẳng thẳng thừng là tui không ăn vặt, vẫn có ăn vặt nhưng mà thế cái ăn vặt vào bằng những cái món ăn lành mạnh hơn là những cái món trà sữa, bánh ngọt, ô
Đúng. Ừm. Đúng, đúng, chính xác. Ừm, đó, đó, đúng rồi đó bạn, <laughs> từ từ thôi.
Nghe là thấy lành mạnh rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn lành mạnh dĩ nhiên ai cũng muốn, nhưng mà đó, thiệt ra đó, đâu có phải là được như mong muốn vậy, nhiều khi nè, dòng đời xô đẩy, thí dụ, ờ, ừ, không có thời gian, rồi cũng không biết nấu ăn, hay là không có bận bịu quá rồi không có người chăm sóc này kia, nhiều khi bận rộn quá cái người ta qua quýt cho rồi. Đó, thì nhiều khi bạn bận quá, hay bạn phải có nhiều việc căng thẳng giải quyết quá, là đi tối về khuya này kia, thì làm sao đề mà bạn vẫn giữ được cái cái chế độ ăn uống lành mạnh từ sáng tới tối như nãy giờ bạn kể, có khi nào bạn, ờ, kêu bằng là mì ăn liền hông?
Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng, đúng. À. À, không nha bạn, mình tuyệt đối là không ăn mì gói luôn, tại vì, kiểu như là, hồi xưa mình ăn quá nhiều mà bạn nên là bao tử mình nó bới nó bị như vậy đó, nên là mình rất là sợ món đó luôn, ừm, nói chung là món đó là trong danh sách đen của mình đó, ờ. Ừm.
Ừm. Ừm. À há. Ờ. Rồi, nhưng mà cái cái cái mì ăn liền là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bây giờ nói về nghĩa bóng nè, có khi nào mì ăn liền có nghĩa là đổi cơm thành ch thành phở hông? Đổi đổi đồ ăn nhà thành đồ ăn chợ hông đó, có hông?
À há. Ừm. A, cũng có chứ bạn, chắc chắn rồi, kiểu như, mệt quá đâu còn sức đâu nấu nướng, đúng hông bạn? Đó, thì mình cũng sẽ đi ăn ngoài, nhưng mà mình sẽ chọn quán nào mà nó sạch sẽ là nè, rồi, kiểu như, nó cũng, ơ, sao ta? Mình ăn h mình hông bị đau bụng á, tại vì mình cũng ăn những quán quen thôi bạn, chứ hổng có ăn quán lạ đâu, ờ, đúng rồi. Thì mình cũng như vậy.
Ừm. Ờ. Ờ. Ờ, vệ sinh. Ờ. Rồi. Ừm, khi bận rộn, khi đi làm nhiều quá thì cũng ráng ăn hàng, nhưng mà ăn hàng cũng chọn lọc, ờ, nhưng chọn lọc chỉ có vệ sinh thôi hả? Bạn có chọn lọc là món ăn nào, ờ, quán nào lành mạnh, quán nào ít ca-lo này kia, kia nọ hông? Có khó khăn gì hông?
Đúng rồi. Chính xác, ừ. À, cũng có chứ bạn, kiểu như, mình sẽ có những cái danh sách mình nói đó là sẽ không có nhiều ca-lo, và cũng không có nhiều dầu mỡ, như là ví dụ như là hủ tiếu mực nè, ờ, hủ tiếu Nam Vang. Đó, mì, rồi dạng như mấy cái món đó thì nó cũng có rau này kia, nhưng mà nó cũng hông có quá là nhiều dầu mỡ đó bạn, ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ờ. Ờ, chọn món nước lèo chứ không có chọn món chiên xào, à, vậy thì cũng đỡ phần nào. Nè, nhưng mà món nước lèo á, có bột ngọt á nha, <laughs> có sợ hông? <giggles> Trời ơi! Nếu mà cữ á ta nói nếu mà cữ, hổng biết cữ biết chừng nào mới hết đó, đúng hông? Ừ, thôi kệ, phiến phiến, ờ, có nhiêu hay nhiêu, được nhiêu hay nhiêu, tức là an toàn được nhiêu là rà là mừng bấy nhiêu. Rồi, bây giờ hổng lẽ bạn cứ khư khư lúc nào cũng vậy? Do đời sống mà bình thường thì kh hàng nh hàng ngày tr ý ưu tiên là vậy là đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn cũng phải đi xa, nhiều khi cũng phải đình đám hội hè, lễ lạc, rồi nhiều khi cũng phải sinh nhật, tiệc tùng này kia. Đó, những lúc mà có, a, sự kiện đặc biệt đó, có thả lỏng hông? Có buông thả hông? Hay là cũng nề nếp? Ừm.
Đúng. Chính xác, chính xác, đúng rồi. Ừm, đỡ đỡ đó. À, mình hông húp nước đâu bạn, mình hổng có húp nước, không bao giờ húp nước. <laughs> <laughs> Ờ. Thì đó, đúng rồi, giảm giảm thôi, ừm. Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Đúng rồi bạn, chính xác. Ờ, đúng, đúng. Có, chắc chắn rồi. Ừm, ừm, ừm. A! <laughs> À, thật ra thì mình cũng buông thả nhưng mà trong cái giới hạn mình có thể kiểm soát được nha bạn, chẳng hạn như là thay vì uống nước ngọt thì mình uống nước suối nè, đúng hông? Là mình cũng giảm bớt được một phần nào đó rồi, rồi thay vì ăn những cái món chiên xào nhiều quá thì mình sẽ lựa mấy món lẩu nè mình ăn, ăn nhiều hơn những món khác, đúng hông? Còn mấy kia thì mình đụng đũa 1 cục thôi, à, một phần nhỏ nhỏ thôi là cho nó có thôi bạn. Còn lại thì mình để bụng, mình ăn mấy cái món lành mạnh như là, à, bánh mì nè. Đó, hoặc là lẩu á bạn, thường là nó sẽ hông có dầu mỡ bằng.
Ừm. <laughs> Ờ. Ờ. Rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. À. À. Ừm, tức là cũng kén chọn, à, lựa chọn trong cái cái cách tiêu thụ của mình. Rồi, lỡ bạn có một cái buổi sinh nhật nào của một người bạn thân, mà vô buổi sinh nhật nè nà toàn là gà rán nè, ờ, hamburger nè, với lại bánh kem, rồi là bạn hổng lẽ nhịn? <laughs> Làm sao? Đỡ đỡ làm sao đây? Ờ.
Ừm. Chính xác, chính xác, ừ. A ha! À. Có chứ, thật ra thì mình sẽ ăn, ơ, trước ở nhà một xíu bạn, ăn cơm ở nhà trước đi, ờ, cho nó bụng nó êm êm trước đi. Thì mình sau đó mình ăn ăn ít thôi bạn, kiểu như, thí dụ giờ gà rán thì mình, ờ, bỏ cái lớp da ở ngoài đi, mình ăn cái thịt ở trong thôi. Đó, mình cũng hạn chế chấm mấy cái tương ớt này kia cũng hổng tốt á, nên là mình cũng hạn chế lắm bạn. Đó, kiểu như vậy.
Ừ. Ừm. Ờ. Ừ. Ờ. Ờ. Ờ. À. Ờ, rồi đi sinh nhật mà kho ăn gà rán, mà chỉ ăn có thịt thôi, rồi ăn bánh kem, rồi còn nước ngọt này kia nữa hổng lẽ từ chối? Cũng phải ờ.
À, hông, bị đổ mình sợ nước suối bạn, nước suối nè, rồi bánh kem mình ăn muỗng, 2 muỗng thôi chứ đâu ăn nhiều, ừm, kiểu vậy.
<laughs> Ờ. À, nhưng mà nhưng mà giữa đám đông, cái chuyện đó mình ăn uống cẩn thận này kia rồi mình mình thì hổng nói, nhưng mà giữa đám đông á, nhiều khi bạn có sợ người ta nhìn mình với cái ánh mắt, ừm, e ngại, rồi người ta đánh giá, rồi người ta nhận xét, rồi người ta nói mình, ờ, hành tinh lạ này kia hông? Có sợ vậy hông? <laughs>
À há. Ừm. <laughs> Thật ra thì mình hông đâu bạn ơi, tại vì mình cũng không có để ý đến ánh nhìn của người khác á, tại vì nói chung là tốt cho sức khỏe của mình là mình ưu tiên à bạn, chứ mắc công ăn nhiều cho cố vô, xong buổi tối về ôm nhà vệ sinh cũng vậy thôi bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ờ, thí dụ như có đứa nào nó chọc ghẹo, nó nói: "Trời ơi! Ăn đi không chết đâu lo, làm gì dữ vậy, tiểu thư quá" này kia, rồi lúc đó bạn đỡ sao? Ừm.
Ờ. <laughs> À. Ôi! Thật ra thì mình nói là "Ừ, mặc dù ăn nhiều hông chết nhưng mà mình sẽ bị đau bụng, <laughs> sẽ bị khó chịu, ờ, lúc đó thì mình là người là chịu đựng cái việc đó, chứ bạn đâu có chịu đựng đâu, bạn nói gì?"
Ừm Ờ, vậy là ch chắc là lúc đó bạn viện cớ là "Tôi là người không có tốt bụng" nè, đúng hông? <laughs> "Mấy bạn tốt bụng mấy bạn ăn được nhiều hơn tui." <laughs> Ờ, nói vậy là đ không có đ mất lòng nè, "Mấy bạn tốt bụng mấy bạn cứ việc ăn đi, ờ, hổng sao đâu, tôi hông có tốt bụng lắm". <laughs> Rồi, bây giờ với bạn bè thì dễ xử, nhưng mà thí dụ với những cái d chuyện mà nó long trọng hơn, thí dụ đi về la ra ra mắt bạn, ưm, nhà bạn trai hay là về nhà chồng đại khái, mà ăn uống kiêng khem rồi kỹ quá nhiều khi người ta nói mình sao? Lúc đó bạn làm sao để mà vừa giữ được ăn uống lành mạnh, mà vừa không để cho người ta đánh giá nhận xét nói là mình tiểu thư, nói là mình <tsk> kiểu cách này kia á? Đó.
Ừm. <laughs> Đúng, đúng, đúng, chính xác. Chính xác, chính xác, đồng ý, đồng ý. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm, đúng, đúng, đúng. À há. À. Ừm. À, cái lúc đó ha, kiểu như, mình nói là mình sẽ gi giữ eo đi chẳng hạn, ờ, kiều như, mà, ờ, đúng rồi, thường là những cái câu đó là cái câu mà nó rất là lịch sự, mà nó cũng hổng có đến nỗi là, ờ, thể hiện là mình hông có thích cái món ăn đó, đúng hông? Và với chắc chắn nữa là cái món nào mình cũng sẽ ăn đều hết, mình không có ăn nhiều hơn, cũng hông ăn hít hơn bạn, thì sẽ để cho họ nhận định là mình không có kén cá chọn canh nè thứ nhất, thứ hai là mình cũng không phải là chê món này là mình thích món kia chẳng hạn, ừm.
<laughs> <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Tức là có gắp đũa chút chút cho người ta vui thôi, kiềm chế. Ô kê, tức là nghe có vẻ như bạn là một người rất là kỷ luật, rất là nề nếp trong ăn uống sao cho lành mạnh tối đa nhất có thể, không có buông thõng bản thân, rồi kêu bằng là cho mình, ờ, ờ, rơi tự do. Nhưng mà hổng biết cái thói quen này là từ cái bẩn căn bệnh nền của bạn? Hay là từ trong nhà có ai ảnh hưởng bạn hông? Ba mẹ, rồi anh chị em, hay là đồng nghiệp, bạn bè, có ai ảnh hưởng tâm lý bạn này kia để cho bạn cái sự, gọi là, ừm, <tsk> ờ, ờ, kêu bằng ý thức về sức khỏe ăn uống lành mạnh này kia hông?
Đúng, chính xác, chính xác, sẽ có, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Chính xác. Ờ ha. À. Thật ra thì bản thân mình thôi bạn ơi, tại vì bệnh dữ quá thì, kiểu như, bạn sẽ bị đau, đúng hông? Lăn lộn này kia nhiều bữa như vậy đi, là bạn tự nhiên là bạn muốn ăn lành mạnh liền à, tại vì bạn chỉ cần ăn không lành mạnh một xíu thôi nó sẽ báo liền.
Ừm. Ờ. À. Coi như mình có cái bệnh nền là mình ờ, cái đó là cái chuông báo động kêu bằng là hữu hiệu nhất rồi, ai khuyên, ờ, ai khuyên cũng hông bằng. Rồi, rồi thí dụ trong một cái bữa ăn tập thể mà không có lành mạnh, bữa ăn tập thể mà toàn chiên xào những cái đồ mà bạn không ăn được hết, vô một cái bữa ăn tập thể đó thì bạn ứng xử sao?
Đúng, chính xác. <laughs> Đúng, đúng, đúng. Đồng ý luôn. Ừm, ừm. À, thì thường á là mình nói là, kiểu như là, hở nhất là mình sẽ no rồi nè, hoặc là mình ăn ít lại thôi. Nói chung là mình sẽ vẫn có đó bạn, xem rồi mình sẽ uống những cái bổ sung, chẳng hạn như là mình uống mấy cái gì mà nó tiêu hóa một xíu, như là men tiêu hóa nè bạn. Đó, mình sẽ hỗ trợ cho nó, ờ, để nó có thể là ổn hơn.
Ừm. À. Ừm, ô kê, cái là mình kiểm soát chừng mực. Rồi, có khi nào tại vì mình trong giao du, giao tiếp nhiều khi mình phải đi chơi xa với bạn bè, thì đi chơi xa người ta dắt mình vô cái quán nào mình ăn cái quán đó, chứ hổng lẽ mình cầu kỳ thi họa, đúng hông? Đó, có khi nào bạn cũng thả lỏng, cho phép mình tự do trong cái giây phút thoải mái đó với bạn bè cho đỡ mất lòng, cái rồi sau đó tính sau, có khi nào hông?
Ừm. À, có chớ. Ừ, ừ. Đúng, đúng, đúng, ừm. Có chứ bạn, chắc chắn là có rồi chứ. Thì thật ra á, kiểu như là, tụi mình cũng ăn mấy cái món mà không lành mạnh, ví dụ mì cay chẳng hạn đi, nó cũng là mì gói, đúng hông? Đó, thì thay vì mình ăn nguyên 1 gói, thì mình sẽ kêu quán là làm cho mình nửa gói thôi, ờ, đó, đó, ừm, thì mình ăn ít lại thôi. Rồi đó, kiểu như là, mình sẽ uống thêm cái men tiêu hóa mình nói đó bạn, là lúc nào mình cũng đem theo bên người hết, kiểu như là, hơi khó chịu một xíu là mình uống vô trước rồi đó.
Ừm. Ờ, ờ. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, nhưng mà những cái lúc mà mình tự cho phép mình, ờ, gọi là, dung dăng dung dẻ, gọi là, tự tự tự thả lỏng bản thân vậy đó, rồi sau đó mình phải đối chọi với lại bệnh tật, ừm, khó chịu rụng dạ này kia, bạn có hối hận hông? Rồi cái cái cái cái cái thất bại của cái chuyện mà mình không giữ mình, không nề nếp như vậy đó có khiến cho bạn, ờ, quay lại kiên quyết hơn? Hay là nó nó c c có làm cho bạn cảm thấy từ nay sau tôi sẽ hô tránh những cái hội hè, tôi tránh tiệc tùng, tôi tránh tập thể này kia, có tới mức đè hông?
Ừ, ừ, ừ. Ừm. <laughs> Ừm. Thật ra thì không tới cái mức là mình phải tránh hết mọi thứ đâu bạn, thì mình cũng ở trong một chừng mực thôi, thì thật ra thì mình cũng, ơ, đó giờ nha, mình cũng chừng mực như vậy, thì thật ra nó cũng chưa có những cái trường hợp nào tệ tới độ, là mình phải ôm nhà vệ sinh như lúc trước nữa. Nói chung là cũng ô kê đó bạn, kiểu như là, mình cũng uống mấy cái thuốc mà mình hỗ trợ đó, thì uống mỗi ngày luôn bạn cho nó điều hòa lại nè, là cũng như là nó sẽ ổn định cái, a, hệ bao tử của mình, thì nó cũng hổng đến nỗi là nó như hồi xưa nữa.
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Ừm. Bạn thực hành cái, kiểu, ăn uống lành mạnh mà, kiểu, kiêng khem g g kỹ càng vầy lâu chưa? Được bao lâu rồi?
À há. Ừm, chắc đâu đó cũng phải được 2 năm rồi đó bạn, ờ, tại vì hồi trước mình bị dữ lắm nên là mình cũng thay đổi á, nên nó cũng sẽ ổn hơn, mình thấy được cái lợi ích của nó mà, nên mình sẽ có động lực mình tiếp tục.
2 năm. Vậy à. Ờ, phải kiên trì chứ hông thôi thì đổ bệnh. Nè, trong 2 năm đó có bao giờ bạn thất bại rồi sau đó bạn quay lại hông? Hay là thành công trơn tru?
Đúng rồi. Ừm, có chứ bạn ơi, chắc chắn là sẽ có thất bại rồi, tại vì mình là một cái đứa rất là thích ăn hàng, thì, kiểu như, ăn vặt mấy cái món như là, ờ, bánh tráng nướng này kia, đúng hông? Nó cũng đâu có tốt đâu. Ờ, thì nói chung là hồi trước là mình, kiểu, là ngày nào cũng đi chơi hết trơn á, hổng có ngày nào mình ở nhà hết đó bạn, ừ, nên là có mua đúng chính chắc là phải ăn, ít nhiều gì cũng phải ăn, đúng hông? Đó, thì bây giờ là mình sẽ hạn chế lại, ví dụ 1 tuần mình đi tầm 2 lần thôi, hồi trước là ngày nào cũng đi, giờ 2 lần thôi, đúng hông? Rồi mình đi thay vì là uống trà sữa thì mình uống nước ép nè, uống sinh tố thì nó sẽ đỡ hơn phần nào thôi, kiểu như vậy.
Ừ. Ờ, kề nghe cái lần đầu thất bại mà c chí mạng nhất đi. <laughs> Ờ, ờ. Ờ. Ừm, đi chơi là có ăn hàng. Rồi. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Nhưng mà những cái lần mà bạn đã từng bị thất bại đó, mà chí mạng nhất của bạn là gì? Nó tới mức cỡ nào? Có rằm liệt giường, có vật vã, có ói mửa, hay là có có hành hạ thể xác lắm hông?
À, có nha bạn ơi, tại vì bao tử của mình nó hành mà nó cũng hổng dạng mà ói đâu bạn, tại vì ói ra thì nó sẽ khỏe, đúng hông? Còn cái này nó hông ói, nó rất là khó chịu, mà dạng như là nó cứ, ơ, ơ, ờ, nặng bụng nè, rồi nó cứ muốn ói mà ói hông được á, bạn hiểu hông? Nó bị, ừm, chướng chướng á, ờ, rất là khó chịu nha, không ngủ được, rồi trầm cảm này kia nữa.
Dữ ha. Ờ. Ừm. Khó chịu quá ha. Ờ. Wow! Dữ vậy sao? Ủa, cái bao tử thôi mà nó gây cho mình trầm cảm luôn á hả?
Đúng rồi bạn, kiểu như là, cái tâm lý của bạn rất là lúc nào cũng buồn bực, rồi buồn chán mà không rõ lý do đó bạn. Đó, rồi bạn cứ trơ trầm trầm buồn buồn, rồi ai rủ cũng hổng đi hết trơn, kiểu như, hổng muốn làm cái gì hết trơn á.
Ồ. Ồ! À! Mỗi lần như vậy đó, thì bạn bạn phải mất bao nhiêu thời gian mới v mới vượt qua được? Mới trở lại được?
A, thật ra thì chắc là khoảng là 1 ngày hôm sau thì mình sẽ uống thuốc này kia vô nè bạn, thì nó sẽ ổn định lại, thì mình sẽ cảm thấy đỡ hơn từ từ á bạn, nói chung là cũng phải cần thời gian.
Ừm. À. Ờ, vậy thì cái này đó nó cũng vừa bất lợi mà nó cũng vừa có lợi. Có nghĩa rằng là cái bệnh của bạn nó bất lợi cái chỗ là làm khó khăn, nhưng mà nó có lợi một cái, là nó làm cho bạn có một cái động lực, để tôi giữ thói quen ăn uống lành mạnh. Ừm, nè nè mà bạn giữ được một cái thói quen lâu dài như vậy đó, thì bạn rút ra cái bài học gì? Có cái kinh nghiệm nào? Bí quyết nào? Một cái bài học nào? Mà bạn nói: "Ơi, nếu tui là một người mà có thể cho lời khuyên của những người muốn là làm cái gì giữ thói quen lâu dài, tui sẽ nói vầy nè", thì cái bí quyết đó của bạn là cái gì?
Ừm. Đúng, đúng, chính xác luôn. À há. À, bí quyết của mình á À, là có nghĩa sao là mình có thể là kiên nhẫn nè, đúng hông? Đó, rồi thứ hai nữa là, kiểu như, mình sẽ có những cái động lực á mình làm, rồi mình sẽ có cái lợi ích trước mắt á, thì mình sẽ thấy được thì mình sẽ có động lực thôi bạn. Nói chung là cũng hổng có cầu kỳ tới độ là mình phải, gọi là, ờ, gọi sao ta? Khắt khe bản thân mình quá nó sẽ rất là dễ nản bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ní nếu như mà có động lực bằng cách là giữ kiên trì thì, ờ, đ phải nói cái cái chữ nói thì dễ, đúng hông? Nói dễ hơn làm, mà làm mới là khó, có động lực đã khó rồi mà giữ kiên trì càng khó hơn, thí dụ bạn có động lực nhiều khi vài ba bữa cái bạn nản. Đó, làm sao giữ cái động lực đó lâu dài đó, quan trọng chỗ đó. Ừm. Ừm.
Đúng, đúng, đúng. À, chỗ đó, đúng hông? Thì, kiểu như là, mình sẽ, gọi là, theo dõi những cái người mà họ ăn uống lành mạnh á bạn, để cho khi nào mình cầm điện thoại lên mình lướt mạng xã hội, đúng hông? Là mình sẽ vẫn thấy được những cái người đó truyền động lực cho mình, thay vì là mình lướt những cái khác, những cái đồ ăn mà nó hấp dẫn khác, đúng hông? Thì thay vì như vậy thì mình sẽ gặp những cái lành mạnh, cái tích cực, thì mình cũng sẽ cảm thấy là mình sống trong cái môi trường như vậy á bạn, thì mình sẽ muốn làm theo họ thôi.
Ờ. Ừm. À. Ờ. À. Cũng đúng. Muốn giữ rói quen lâu dài thì cần những tấm gương, à, đi tìm gương sáng mà soi, ờ, nó tối thì để nó qua một bên, <laughs> đừng ngó tới nó. Hay đó, nè, nhưng mà có người nào á, họ muốn học hỏi bạn, nói: "Trời ơi! Ăn uống lành mạnh này kia tốt thì tui biết rồi, nhưng mà giờ tui khó quá, tại tui hổng có cái bệnh nền để nhắc nhở để báo động tui đó, thì giờ tui phải làm sao, bắt đầu từ đâu đây?". Đó, thì bạn khuyên người ta sao?
Đó, đúng, đúng. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, đó, đó. À, à, à. À, cái đó á thì nếu mà được á ha, thì cũng là nên tìm một người bạn đồng hành đi, kiểu như là, người ta sẽ đồng hành với bạn nè, rồi nhiều khi bạn bị nản hay là bạn bị quên 1 ngày, 2 ngày á, thì người ta nhắc nhở bạn quay lại cái quá trình đó, đúng hông? Nói chung là có người nào mà cùng đồng hành, thì mình cảm thấy là mình có thể có một cái tính cạnh tranh đó bạn, nó cũng lành mạnh nha, ờ, thì mình sẽ cảm thấy có động lực làm hơn.
Ừm. Ờ. À. À. À. À, cạnh tranh có nghĩa là "Ê, ngày nào mà đứa nào làm hổng được bằng đứa kia thua á nha" này kia, cũng có đúng ha, có lý, hay là rủ nhau cùng ăn như vầy, cùng làm như vầy. Ê, hợp lý nha. Cảm ơn bạn rất nhiều nha, chia sẻ những cái thói quen ăn uống lành mạnh mà rất là chỉn chu, rất là nề nếp nè, mà mình cũng may mắn là được bạn chia sẻ đó, cảm ơn bạn rất nhiều, mình cảm thấy rất là thú vị.
Đó, đúng, đúng, chính xác, ừm. Ừm. Hợp lý đó. À, vậy đó hả? Trời ơi! Mình cũng rất là vui á, khi mà hôm nay được ngồi nói chuyện với bạn nè, và cũng rất là cảm ơn bạn luôn đã lắng nghe mình hết cái câu chuyện ha, cũng như là mình cũng, ơ, thấy á, là những cái kinh nghiệm của mình nè, có thể là giúp ích chụp cho mọi người thì mình cũng rất là vui nè.
Ờ, thiệt ra đó bạn mà giữ được thói quen ăn uống lành mạnh vậy, mà lan tỏa được cái thông điệp của bạn cho nhiều ngươi biết đó, thì giúp ích được nhiều người lắm đó chớ. Mình rất hân hạnh được bạn chia sẻ nè, cám ơn bạn thiệt nhiều. Chào tạm biệt nha. Ừm.
À há. Ủa, vậy luôn á hả? Ừm. Ừm, cũng hổng có gì đâu nha bạn nha, ừm, ô kê nè, cũng hổng có gì đâu nha, chào bạn.
Hẹn gặp lại.